Nah, kalau misalnya aksinya sendiri sih mungkin kita bisa bilang kayak suap kali ya, <laughs> walaupun kita secara anak ke orang tua udah, eee, apa, secara lisan, secara maknaya tulus bener-bener kita minta maaf deh, kadang pasti ada salah paham dan tadi ya, beda pandangan juga kan terhadap suatu, apa, eee, tadi ya, keputusan, ya. Akhirnya saya ngelakukan lebih ke arah ini, setelahnya itu, setelah saya minta maaf ya, mungkin syukurlah diterima maafnya, gitu kan. Setelah itu akhirnya yang saya lakukan adalah, ya saya ini kirimin entah makanan, entah mungkin misalnya saya ada kerja ke luar kota, gitu kan, saya beli ini waktu itu sempet ke Bali kan, saya beli kayak, apa, kain Bali, gitu ya. Heeh, jadi itu, "Mama, nih saya beliin, bawain," terus papa waktu itu saya beliin lebih ke arah, apa, kayak dia kan demen pajangan-pajangan rumah ya, jadi saya ada beliin kayak ukiran, apa, burung elang, gitu ya, bentuknya dari kayu diukir. Itu akhirnya saya kirim nih, ke rumah, ke mama papa, itu sebagai bentuk mungkin minta maaf ya, tambahan nih tambahan nih bumbu-bumbu, jadinya biar lebih, apa, biar lebih, oh, tau, sebenernya nih anak, eee, udah ngerasain salah, gitu. Betul betul betul. Tambahin jadi bumbu-bumbu dikit lah. <laughs>
Mmm. <chuckles> Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Oh, oke, mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya, <chuckles> Iya. <chuckles> Beneran ngerasa bersalah, gitu ya. <laughs>